Hem, le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Pokémon Diamant. En gros, c'est vraiment, je sais pas si tu connais un peu les jeux Pokémon ou pas? Pas du tout.
Mmh mh. Non, pas trop les je connais les cartes, mais pas les pas les jeux.
OK. Bah, du coup, en gros, le but du jeu, c'est vraiment tu pars, déjà tu as 3 Pokémon de départ, donc tu en choisis 1 sur les 3 et généralement, c'est celui qui va te suivre tout le long de ton aventure. Heu et ensuite, en fait, bah, tu fais ton aventure et tu peux avoir une équipe jusqu'à 6 Pokémons. Heu, donc, généralement, si tu as celui de départ, ben, tu en as 5 de plus, quoi. Heu et du coup, voilà donc heu et en fait, bah, c'est vraiment à chaque fois, tu as des défis, tu as des champions d'arène à affronter, puis après tu as le tu as le grand maître, heu, de de Pokémon, tu vois, que tu dois affronter. Du coup, tu fais vraiment ton équipe aussi en fonction de ça pour avoir un peu une équipe qui fonctionne, heu, mais aussi forcément avec des Pokémon qui te plaisent et moi, surtout quand j'étais petite, heu, globalement, j'essayais pas de faire un truc qui fonctionne, hein. J'étais en mode: «Bon bah, toi, tu es mignon, tu es dans mon équipe», voilà. <chuckles>
Mmh mh. D'accord. OK. Mmh mh. OK, d'accord. Oui. <chuckles> OK, OK, je je vois bien le genre effectivement, <chuckles> c'est chouette.
<chuckles> Voilà, ouais, je cherchais pas plus loin. <chuckles>
D'accord, donc tu essaies de reproduire un petit peu tes tes équipes, heu, en en physique, quoi, quelque part? Mmh.
Ouais, c'est ça, voilà, quand j'avais, heu, cette équipe là et que je les avais en carte Pokémon, c'était vraiment voilà, parmi mes cartes préférées.
D'accord et donc tu avais des, hem, <tsk> heu, comment dire, des classeurs, des choses comme ça pour pour les ranger, je suppose?
Oui, tout à fait. Heu, j'avais, bah, j'avais 2 classeurs, je m'en souviens, dont 1 que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs <chuckles> mais heu, alors j'en j'en ai vendu la plupart, mais j'en ai gardé quelques-unes et j'ai gardé ce classeur-là mais heu, je me souviens que j'avais un 1er classeur où, du coup, j'avais vraiment tout trié dans l'ordre, tout bien. Heu, puis ensuite du coup, j'en avais eu un 2e parce que dans ce 1er, ben, j'avais plus de place, en fait. J'étais à un stade où je, hem, tu tu sais comment sont fait les classeurs? Tu sais, tu as vraiment les compartiments pour chaque carte et bah, en fait, j'avais 2-3 cartes dans chaque compartiment parce que j'en avais vraiment trop. <chuckles> Et même, heu, à chaque fois que j'avais des doublons, je les mettais dans le même truc. Du coup, aujourd'hui, ce classeur, il il est un peu déglingué parce que tellement de cartes dedans qu'il en peut plus
Ah ouais. Mmh mh. Ouais. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Oh là là! <chuckles> Oui. Ouais, forcément ouais.
mais heu, du coup, j'avais eu celui-là et je m'en souviens qu'après j'en avais eu j'en avais demandé un 2e, du coup, heu, en cadeau et j'avais eu ce 2e là. Pareil, du coup, j'avais essayé de retrier, mais je crois que c'était un peu différent. Je me souviens du 1er où j'avais vraiment trié par ordre, et après, bah du coup, j'avais eu de nouvelles cartes dans ce 2e classeur, mais je me voyais pas tout recommencer parce que c'était tellement
D'accord, OK. Mmh. C'est ça, il y aurait fallu que tu défasses tout pour, heu, pour recommencer à 0, quoi?
C'est ça. Je voulais pas tout défaire. Du coup, je sais que dans le dernier, je triais un peu plus par couleur ou, tu sais, par ordre de préférence, heu. Ceux que j'aimais beaucoup, je les avais mis sur la 1re page. Après, je mettais un peu les autres. Du coup, j'avais vraiment un ordre de tri selon le classeur en fait. <chuckles>
Mmh mh. OK. Ouais, c'était c'était un tri, heu, plus plus personnalisé en fait, heu, par rapport à toi, plutôt que qu'effectivement par rapport au numéro qui qu'il pouvait po porter, quoi.
C'est ça. Oui, voilà, c'est ça, c'était un peu moins organisé, du coup, selon une façon un peu officielle, on va dire. C'était vraiment plus, heu, selon comment moi j'appréciais ou même bon, si c'était le dernier que j'avais eu, je le mettais en dernier et puis voilà, quoi. <chuckles>
Ouais, d'accord. Mmh mh, mmh mh et tu y jouais, hem, donc finalement ce ce temps que tu passais à trier tout ça, c'était, heu, vraiment un un comment dire, un temps, heu, so solitaire, tu faisais ça toute seule ou est-ce que parfois tu invitais des des copains, copines à venir le faire chez toi ou que vous le faisiez sen ensemble, heu, quelque part?